สวัสดีครับ คุณเฮ้าส์ ยินดีที่ได้รู้จัก ครับ วันนี้ก็ อา ครับผม วันนี้ก็อากาศดีครับผม ฝนตก ทั้งวันเลยครับ วันนี้ ตกแบบ ปรอย ๆ อากาศเย็น ขึ้นเยอะเลย แล้วที่บ้านคุณเฮ้าส์เป็นไงบ้างครับวันนี้?
คุณหมวก เป็นไงบ้างวันเนี้ย? อา ค่ะ ค่ะ ทางนี้โอเคเลยค่ะ เพราะว่า เอ่อ บ เอ่อ ทาง House อยู่ต่างประเทศเนาะ แล้วก็อยู่อเมริกาค่ะ อือ ก็อากาศดีขึ้นแล้ว แต่ว่าตอนนี้ตอนกลางคืน ใช่ ตอนนี้ตอน 01:20 แล้วค่ะ ก็ใกล้ ๆ จะนอนแล้ว
อา ครับ อา ครับ โอ้โฮ อเมริกา อ๋อ อากาศ เย็น อากาศหนาวไหมครับ? ที่อเมริกาตอนนี้
มันยัง ยังหนาวอยู่เลยค่ะ ยังหนาวอยู่เลย แต่ตอนกลางวันน่ะเริ่มร้อนแล้วค่ะ มันก็จะ ค เริ่มเข้าสู่ หน้าร้อนแล้วเนาะ ใช่ เรา เราว่า อะ ประเทศไทยอะ เอ๊ย ไม่ใช่ อเมริกาน่ะ ย ร้อนกว่า ประเทศไทยอะ ช้า มันแบบเดือน สอง เดือนช้า กว่าค่ะ แต่ก็ร้อนค่ะ ร้อนเหมือนกัน แต่แค่ช้ากว่าเท่านั้นเอง อา แล้วอย่าง ค่ะ แล้วทางคุณหมวก นี่ ได้
อ๋อครับ อา ครับผม อ๋อ อา ครับ อา ครับผม วันนี้ อ่า วันนี้ เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีครับวันนี้ คุณเฮ้าส์?